พอจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับมิจฉาชีพออนไลน์อะไรแบบนี้ไหมคะ?
อืม ก็มีอยู่ค่ะ ก็คือเราเนี่ย เคยมีประสบการณ์ ก็คือตรงที่ว่า มีคนน่ะค่ะเขาแอบเอา คือจะเรียกว่าไรล่ะ เรารำเป็นสมาชิก PayPal ใช่ไหมคะ แล้ว PayPal เนี่ยมันลิงก์กับบัญชีเงินเรา แล้วก็มันมีอยู่วันหนึ่งอะ อยู่ ๆ ตื่นมาก็เห็นเป็นแบบว่า อีเมลเป็นข้อความอะค่ะส่งมาว่า "เนี่ย PayPal จ่ายเงินไปนะ" เราก็แบบ เอ๊ะ! ไม่ได้เข้า PayPal ไปนานแล้วนี่ แล้วแบบไปดูว่าคืออะไร ไรเงี้ย คือมันจ่ายไปกับเกมค่ะ เป็นเกมของ PlayStation แต่ว่าเกมเนี่ย ก็คือเหมือนจ่ายไปในราคาหลักหมื่นเลยค่ะ หลายรอบด้วย ก็คือ 40,000-50,000 เลยอะ แต่ว่า ทั้งหมดทั้งมวลพวกเนี้ย
หือ? ค่ะ อา โอ้! แล้วจ่ายไปไหน? อ๋อ! โอ้โฮ! อันนี้ซื้อเครื่องแล้วนะคะ ไม่ใช่ซื้อ เกม
ใช่ เราก็งงเหมือนกัน คือ คือมันเป็นแบบว่า ไปซื้อที่ต่างประเทศไงคะ แล้วก็พอเสร็จปุ๊บคราวเนี้ยเราก็ ตอนแรกอะนึกในใจว่าสามีแน่ ๆ คือ <chuckles> คิดว่าสามีแอบซื้อหรือเปล่า ทำไมถึงมา เพราะว่าบัญชีเป็นบัญชีที่ลิงก์หากันไงคะ เราก็เลยคิดว่า เอ๊ะ! หรือว่ามันเป็นแบบ ก็ยัง ยัง ยังไม่ได้คิดว่าเป็นมิจฉาชีพอะ เพราะเราไม่เคยเจอเลย ไรเงี้ย แล้วเป็นจำนวนเงินที่เยอะด้วย แต่ก็แอบคิดว่าเป็นสามีหรือเปล่า ก็เลย อา สะกิดถามว่า คือไม่ใช่สะกิดถามหรอก แอบด่าไปแล้วด้วยว่า "ทำไมซื้อเยอะอย่างงี้!" อะไรงี้ ใช่ไหมคะ พอเสร็จปุ๊บ สามีบอก "อ้าว! ไม่รู้เรื่อง ไม่ใช่ฉัน" อา ก็เลยเข้าไปดูรายละเอียดปรากฏว่า เหมือนต้นตอที่ซื้ออะอยู่ยุโรป อา แสดงว่าไม่ใช่แล้ว ก็เลย ไม่ใช่ฉันแน่นอน ไม่ใช่สามีฉันแน่นอน ก็เลย อา อันดับแรกเลย ก็คือโทรไปที่ PayPal ก็โทรติดต่ออะนะคะ ก็ เขาก็บอกว่า
อืม ค่ะ อา ไม่ใช่ฉันแน่นอน อืม อ๋อ แล้วเขาช่วยเหลือดีว่าคะ?
เขาก็ช่วยเหลือดีค่ะ แต่ว่ามันอาจจะมีความแบบยุ่งยากนิดหนึ่งอะ เพราะว่าเราก็ต้องดูว่า เอ่อ สายที่ต้นตอที่เราซื้ออะคืออะไร อะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมคะ พอเรารู้แล้วว่า อะ มันคือเกม PlayStation เราก็ต้องโทรไปหา Sony ที่เป็นเจ้าของค่ายนี้ เพื่อที่จะไปบอก Sony ว่า คืออันดับแรกก่อนเลยอายัดบัตรก่อน อา อันดับแรกจริง ๆ แล้ว คือต้องอายัด บัตรก่อน พออายัดบัตรเสร็จ อย่าให้มันซื้อไปมากกว่านี้ แล้วก็เสร็จก็โทรไปหา PayPal PayPal บอกว่า "เออ เราอะจะดึงเงินคืนได้นะ แต่ว่าคือก็ต้องโทรไปหาทางต้นตออะ ให้เขาแบบแคนเซิลระงับการซื้อขายอันนี้ก่อน" อา เราก็ต้องโทรไปหา Sony ก็ต้องไปคุยกับ ท ทา
อา ค่ะ อ๋อ อ้าว เราต้องโทรเองด้วยเหรอคะ? ไปหา Sony เนี่ย อืม ลำบากอยู่นะคะ
ต้องโทรเอง ใช่ค่ะ แล้ว เพราะเราต้องแบบว่าเหมือนไป เขาเรียกว่าไรอะ ไปยืนยันตัวตนน่ะค่ะว่า เราอะคือเจ้าของบัญชีจริง ๆ แล้วไอ้ที่ซื้อไปอะ อา ใช่ แล้วก็ต้องโทรไปยืนยันที่อยู่ ตอนนี้อะไรยังไง แล้วไอ้ ไอ้ตรงเนี้ย ไอ้ค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยเราไม่ได้เป็นคนทำ มันคือแบบมิจฉาชีพ ใช่ ก็ต้องโทรไปยืนยัน พอหลังจากยืนยันเสร็จ ก็ให้เขาแคนเซิลออร์เดอร์ พอแคนเซิลออร์เดอร์เสร็จก็ต้อง อา โทรมาบอก PayPal อีกรอบหนึ่งว่า เออ ว่า เนี่ยฉันทำอย่างงี้แล้วนะ เธอต้องแบบว่าเหมือนจัดการในเรื่องของเอาเงินคืนตรงนี้เข้ามาในบัญชีกลับเหมือนเดิม อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อ๋อ เราคือเจ้าของเงินก้อนนั้นที่คุณเอาไป อืม ค่ะ ค่ะ อืม ม
อืม คือเขาช่วยเหลือดี แต่ว่ากระบวนการน่ะ มันค่อนข้างที่จะแบบยุ่งยากนิดหนึ่ง โทรหาคนนี้คนนั้น อา ใช่ ใช่ค่ะ ก็คือ ค่ะ อืม คน ค่ะ
และ เราก็ต้อง เทกแอกชัน เยอะเหมือนกัน อืม อย่างงี้ ค่ะ อย่างงี้หลังจากที่แบบโดนอันเนี้ย เรารู้สึกว่า เราต้องทำอะไรมากขึ้นไหมคะ? เหมือนกับว่าวิธีป้องกัน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม โอ้โฮ! แน่นอนเลยค่ะ กลัวเลย เพราะว่าเหมือนอันเนี้ย เหมือนยังดีนะที่เราอะ คือลิงก์ ลิงก์ PayPal เข้ามากับเบอร์โทรศัพท์เราอะ เพื่อที่จะได้เตือนข้อความ อย่างงี้ ใช่ไหมคะ แล้วเราอะไปเช็กอีเมล จริง ๆ แล้วอะตอนที่แบบว่า เอ่อ มิจฉาชีพเขาทำธุรกรรมอะ คือเขาก็ส่งอีเมลมาเตือนเราแล้วนะ แต่ว่าเหมือนอีเมลเราอะ ก็โดน hack ไปอีกทีหนึ่ง ก็เลยทำให้มิจฉาชีพอะ ใช่ ก็คือมิจฉาชีพอะ ใช่ค่ะ ก็คือเขาอะ hack อีเมลเราไปอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะไป เพราะจริง ๆ แล้วอะการทำธุรกรรม อย่างเงี้ย มันต้องยืนยันตัวตนอยู่แล้ว ใช่ไหม แล้วเราอะใส่ยืนยัน โชคดีที่เราอะยืนยันไป ส คือใส่ ใส่คอนแท็กต์ไป 2 อย่าง ก็คืออีเมลกับเบอร์โทรศัพท์ คราวเนี้ยมิจฉาชีพมันก็เลย hack เข้าอีเมลเราเพื่อที่จะไปยืนยันตัวตน แล้วก็มันก็เลยทำการซื้อได้ แต่ว่าโชคดีที่ว่า ที่ว่า PayPal อะ เขายังส่งมาทางเบอร์โทรศัพท์เราด้วยไง คือพอตื่นมาเราก็ยังเห็นว่า อ้าว เราทำธุรกรรม อะไรไปตอนหลับ อะไรอย่างเงี้ย ก็เลยทำให้รู้
โอ้โฮ ค่ะ อา ค่ะ อ๋อ ก็คือโดน โอ้โฮ! ฉลาดมากนะคะเนี่ย ใช่ค่ะ อืม อืม ฮะ ยังดีนะคะที่ลิงก์เอาไว้ จริง ๆ อะ
ใช่ ใช่ เพราะว่าลองมานึกดูว่า ถ้าสมมุติว่า เราอะลิงก์ไว้แต่อีเมล เอาจริง ๆ เราคงไม่เข้าไปเช็กแบบบัญชีธนาคาร ณ ตอนนั้น หรอก แล้วเรายัง
ค่ะ ใช่ มันอาจจะไม่ได้เช็กอีเมลทันเลย ณ ตอนนั้น
อืม ใช่ คือถ้าสมมุติว่าเงินมันเคลียร์ไปแล้วอะ เขาซื้อของไปแล้ว บริษัทส่งของไปแล้วอะ คือจบแล้ว <chuckles> นะ แต่เนี่ยดีที่ว่า เราอะยังแบบว่ารู้ทันภายในแบบ 24 ชั่วโมงไง ก็คือแบบเหมือนเราก็ยังสามารถแบบอายัดทุกอย่าง แล้วก็ระงับการซื้อขายได้ ทำให้เราอะได้เงินคืนมา เพราะว่าเหมือนมัน ธุรกรรมมัน มันทำไปแล้ว แต่ว่าของเขายังไม่ได้ส่ง ไม่ได้อะไร อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ อืม
อืม เออ อ๋อ ค่ะ อืม มันก็คือแบบเป็นความแบบว่า เป็นการป้องกันตัวอีกทางหนึ่งเนาะ แล้วนอกจากลิงก์กับเบอร์โทรอะค่ะ เขาได้แนะนำอะไรให้เราทำอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะ?
อา! ถ้าเป็น ค่ะ อืม คือจริง ๆ อะ เขาก็จะแบบเหมือน เหมือนเขาก็แค่ต้องการเรื่องความปลอดภัยอะ มันก็แค่ยืนยันตัวตนนี่แหละ แต่พอเราเจอเหตุการณ์เนี้ย เราเริ่มไม่ไว้ใจแล้ว เรารู้สึกว่า โอ้โฮ! โลกออนไลน์มันน่ากลัว เราก็เลยต้องมาศึกษาเพิ่มเติมว่า ฉันจะป้องกันยังไงได้อีกบ้าง จาก จากพวกนี้ที่จะไม่ไปกลุ่มสุ่มเสี่ยง อะไรเงี้ยค่ะ
อืม <chuckles> อา หรือว่าแพลตฟอร์มไหนที่มันจะปลอดภัยกว่านี้ อะไรแบบนี้เปล่าคะ?
อืม ใช่ค่ะ คือจริง ๆ เราว่าเรื่องแพลตฟอร์มอะ ทุกแพลตฟอร์มเขาก็พยายามให้มันมีความปลอดภัยแหละ แต่ว่าตัวเราเองอะก็ต้องไม่เปิดเผยข้อมูล ไม่เอาข้อมูลของเรา ใช่ แล้วจริง ๆ ในเรื่องของข้อมูลเนี่ย มันก็ไม่ใช่แค่แบบพวกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญที่เอาไปบอกคนอื่น อะไรอย่างงี้นะ แต่ว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วย คืออย่างเช่นว่า พวกแบบ เราจะไม่ใช้ฟรีวายฟายเลยที่เป็นสัญญาณแบบ เขาเรียกอะไรอะ เป็นสาธารณะ ตามร้านกาแฟ หรือว่าอะไรอย่างเงี้ย เพราะอันเนี้ย มันก็เป็นช่องโหว่ที่จะให้ hacker อะสามารถเข้ามาเครื่องเราได้เหมือนกัน
อืม อืม มากเกินไป ค่ะ อ๋อ อา
อืม ใช่ เพราะอันนั้นก็ต้องระวัง ก็คือถ้าสมมุติว่าจะต้องใช้วายฟายตามสถานที่ ไรเงี้ย เลือกเป็นแบบว่าเป็นไพรเวตดีกว่า ที่ต้องใส่พาสเวิร์ดอะค่ะ หรืออาจจะเป็น hotspot ของตัวเอง หรือว่าเป็นของคนรู้จักที่เราบอกว่า ไม่ได้ใช้พาสเวิร์ดที่เปิดให้ทุกคนเข้ามาใช้ได้อะ อืม
อ๋อ อ๋อ ก็คือต้องเป็นพาสเวิร์ดที่แบบว่า ไม่ได้ว่าใครก็รู้ในร้าน หรือว่าอาจจะเลือกปล่อยจากมือถือของตัวเองไปเลย
อา! ใช่ ๆ อันนี้ก็จะปลอดภัยกว่า แล้วก็ในเรื่องของ เอ่อ การตั้งพาสเวิร์ดก็สำคัญเหมือนกัน ก็คือเราก็เพิ่งรู้ว่าจริง ๆ hacker เดี๋ยวเนี้ย เขามีโปรแกรมที่สามารถแบบเหมือนคล้าย ๆ รันพาสเวิร์ดอะค่ะ เหมือนแบบ เหมือนหมุน ๆ ไปเรื่อย ๆ อะ อือ จนกว่าจะถูก ใช่ แล้วซึ่งไอ้การที่เขารันตัวอักษร หรือว่าอะไรเงี้ย มันสามารถตรวจสอบได้จากแบบ คำที่อยู่ใน dictionary ก็คือว่า เพราะฉะนั้นน่ะเวลาตั้งพาสเวิร์ดไม่ควรเป็นคำที่อยู่ใน dictionary เพราะว่าถ้าเป็น dictionary อะ
อืม ค่ะ อา ก็คือรันไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะเจออันที่ใช่ ค่ะ อ๋อ อา ก็ควรจะเป็นอะไรสักอย่าง ที่มัน เป็นคำที่ไม่รู้เรื่องไปเลย อืม
คำที่ไม่มีความหมาย อา ใช่ คือเมื่อก่อนน่ะก็สงสัยนะว่า ทำไมเวลาที่เราแบบว่าจะตั้งพาสเวิร์ดอะ แล้วก็แบบเหมือนพวกแบบตั้งพาสเวิร์ด ให้อัตโนมัติอะ โอ้โฮ! มันจำยากเหลือเกิน ทำไมมันถึงแบบนี้ ก็ไม่เคยจะแบบไปใช้ของมันหรอก เพราะรู้สึกว่าจำยาก แต่ตอนเนี้ยเข้าใจแล้ว ก็เลย ต้องพยายามตั้งพาสเวิร์ด ที่มันแบบว่าเหมือนไม่มีเป็นคำที่มีความหมาย ใช่ อา ใช่ ถูกต้องค่ะ ก็ ก็ต้องมีวิธีการป้องกัน อืม
ค่ะ <chuckles> ไม่มีความหมาย ไม่มีอะไรที่จะโยงถึงเราด้วยเนาะ อือ แล้วมีวิธีอื่นอีกไหมคะ? อย่างเช่น เอ่อ อาจจะแบบว่า เปิดขั้นตอนที่ 2 ในการยืนยันตัวตน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม ใช่ เดี๋ยวนี้สมัยนี้เขาก็จะพัฒนาเนาะ มันไม่ได้ในเรื่องของแค่การยืนยันตัวตนแล้ว แต่มีในเรื่องของ OTP ที่จะส่งตัวเลขมาให้เรายืนยันตัวเป็นแบบ เป็น One-Time อะไรเงี้ย ก็คือตัวเลขนี้ก็จะส่งมาแค่เฉพาะในแบบว่า เขาเรียกอะไรนะ เป็น เป็น อ่า Device เป็นเครื่องมือของเราเท่านั้น เป็นโทรศัพท์ของเราที่เราจะได้รับเท่านั้น อืม ห้ามบอกใคร ใช่ หรือไม่ก็เดี๋ยวนี้มัน หลาย ๆ แพลตฟอร์มเขาก็จะมีการใช้การยืนยันตัวตนแบบ 2 ขั้นน่ะค่ะ ก็คือเหมือนจะเป็นการที่แบบว่า อา นอกจากที่จะได้รับ เลข OTP ตัวนี้แล้วอะ มันก็จะมีเป็นแบบ Authentication ก็คือเป็นแอปที่แบบว่า สำหรับลิงก์กับแพลตฟอร์มนี้โดยเฉพาะ เราก็จะส่งตัวเลขมาแค่ตรงนี้โดยเฉพาะ เพื่อให้เรายืนยันอีกทีหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ย อา ต้องโหลดแอ๊ก อีกตัวหนึ่ง อืม ใช่ ใช่ ๆ ๆ ค่ะ เพื่อที่จะแบบว่าเหมือน ซ ซ้อนแล้วซ้อนอีก ซ้อน แล้ว ซ้อนอีก อะไรอย่างเงี้ย อือ
อืม อา! ค่ะ อา! แล้วก็ห้ามบอกใครเนาะว่าตัวเลขนี้คืออะไร อืม ค่ะ อา อา อ๋อ ก็คือต้องโหลดแอปอีกตัวหนึ่งมา ซึ่งเป็นแอปในการ ยืนยันตัวตนโดยเฉพาะ อืม <laughs> จะได้แบบยืนยันกันไปเลยว่า "เนี่ย คือฉันแน่นอน" อย่างงี้
อา! ใช่ ก็รู้สึกว่า เออ วิธีนี้ก็เปิด ก็ปลอดภัยขึ้นด้วย แล้วก็เหมือนก็ต้องป้องกัน จริง ๆ อะ เรื่องการป้องกันเนี่ยก็สำคัญนะ นอกจากแบบ ไม่ว่าจะ Wi-Fi เอย hotspot เอย เราจะไม่แบบว่าฝากประวัติของตัวเองในแบบ ในเครื่องมือ หรือว่าใน ในอุปกรณ์ต่าง ๆ อะ ให้ช่วยจำ อะไรเงี้ย
ค่ะ อา ใน ในพวกแอป อะไรอย่างนี้ ก็ไม่ใส่ใช่ไหมคะ? อืม
อา! ใช่ เพราะว่าลองคิดดูวังว่า ถ้าวันหนึ่งแบบโทรศัพท์เราหายอะ เขามีทุกอย่างของเราไปหมดเลยนะ อะไรอย่างเงี้ย อืม
อืม โอเค อ๋อ เหมือนกับว่า ถ้าเกิดว่าเราใส่ไว้ใน สมมุติใส่ไว้ในโน้ต อย่างเงี้ย เขาได้โทรศัพท์เราไป เขาก็รู้หมดเลยว่า รหัสของอันนี้คืออะไร อา!
ใช่ ก็ต้องแบบว่าป้องกันไว้ อา! เขาก็รู้หมดเลย ใช่ หรือว่าเดี๋ยวนี้มันก็จะมีแบบว่า เหมือนให้จำพาสเวิร์ดเนาะ ให้ใช้พาสเวิร์ดให้จำ อะไรเงี้ย มันก็จะแบบว่า ถ้า ถ้ามันอยู่ในเครื่องเราอะ ถ้าเรา คน มีคนเข้ามา hack ในเครื่องเรา เขาก็เอาไปได้ หรือว่าถ้าเราทำโทรศัพท์หาย เขาก็เอาไปได้ อะไรเงี้ยค่ะ ก็พยายามแบบ แบบไม่ ไม่ที่ ไม่เลือกที่จะจำไว้ในโทรศัพท์ หรือว่าอุปกรณ์อื่น ๆ คือ อา โทรศัพท์ของตัวเองก็มี มีบ้างจำบ้าง เพราะบางทีก็ลืม แต่ว่าถ้าเราไปใช้เครื่องคนอื่น หรือว่าอะไรอย่างเงี้ย ก็จะเลือกที่จะแบบ ไม่ให้จำหรือว่าให้ใช้แค่ครั้งเดียว อะไรเงี้ยค่ะ
ค่ะ อืม อืม ค่ะ ไม่ให้ทำ ก็คือพยายามจะใส่เอง manual เข้าไปเหรอ?
อืม! ใช่ แล้วก็เหมือนอีกอย่างหนึ่ง ก็คือตั้งพาสเวิร์ด ก็คือควรจะต้องเป็นการตั้งพาสเวิร์ดที่แบบ ไม่ซ้ำกันทุกแพลตฟอร์ม อะไรเงี้ยค่ะ
แล้วอย่างงี้ ค่ะ อ๋อ คือไม่ควรเหมือนกับว่า สมมุติถ้าเราใช้ 1 2 3 4 ก็ไม่ควรจะ 1 2 3 4 ไปทุกอัน
อืม ใช่ ก็ควรมีความแตกต่างกันเนาะ เพราะว่าถ้าเหมือนบางคนเขาจับทางเราได้ว่า อา เราใช้ 1 2 3 4 เฮ้ย! ใช้ 1 2 3 4 ทุก อันเลย โอ้โฮ! เงินเกลี้ยงบัญชีทุกธนาคารเลยนี่แย่เลยนะคะ
<laughs> แล้วถ้าเกิดว่าเราเป็น พูดในแง่ของ เขาเรียกอะไรอะ คนที่พยายามจะ เข้ามาในรูปแบบของอีเมลอะไรอย่างนี้ล่ะคะ? หมายถึงว่าไม่ได้ act อีเมลนะคะ หมายถึงว่าส่งเข้ามา ส่ง เขาเรียกอะไร ส่งอีเมลเข้ามาหลอกล่อเรา ไรอย่างเงี้ย เรา เราจะพิจารณายังไงว่า อันนี้คือ คือ สแกมเมอร์ นะ อันนี้คือแบบไม่ปลอดภัย อะไรแบบเนี้ยค่ะ เราควรดูจากที่ตรงไหนคะ?
อืม! ค่ะ อืม อา ๆ อืม อืม ค่ะ อันนี้อะจริง ๆ ก็สำคัญนะ เพราะว่าคนโดนหลอกเยอะมาก เพราะฉะนั้นเนี่ย วิธีการเลยก็คือ ต้องสังเกตอะค่ะ ถ้าเป็นพวก สแกม เนี่ย มันจะมีบางอย่างที่แบบว่าไม่เหมือนของจริงอะ เราก็ต้องเช็กก่อนน่ะ "อา เลโก้มา ต เป็นโลโกมาถูกไหม? มันอาจจะแบบสีคล้ายกัน แต่ตำแหน่งไม่เหมือนกันก็ได้" อะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมคะ หรือว่าก็ต้องดูด้วยว่า "มีที่อยู่ติดต่อกลับถูกต้องไหม? หรือว่าเป็นเว็บที่เป็น เป็นแบบชื่อคนที่เป็นจริง ๆ หรือเปล่า?" มาอะไรอย่างเงี้ย "คนนี้จริง ๆ ไหม?" ใช่ แล้วก็ที่สำคัญคือ ไม่คลิกลิงก์ใด ๆ เลยค่ะ ถ้าเป็นในอีเมลอะ อืม ใช่
อืม อา บางอย่างก็คือ อ๋อ อา! อ๋อ มีคนนี้จริง ๆ อา อ๋อ! คือต่อให้ งั้นจะบอกว่าเป็นแค่ เอ่อ แบบสอบถาม อะไรเงี้ยเหรอคะ?
อืม ค่ะ ใช่ค่ะ ก็จะไม่ ไม่คลิกลิงก์ใด ๆ เลย ก็คือถ้า ถ้าเป็นลิงก์เนี่ย มันก็จะแบบ เนาะ เป็นสุ่มเสี่ยงอะว่ามันจะลิงก์เราไปไหน จะแบบแอบเข้ามา ไม่ ค ควร ใช่เลยค่ะ ก็
อา! อ๋อ ไม่ควรคลิก อืม ถ้าไม่รู้จักคนส่งมาก่อน ไม่ควรจะไปคลิกทั้งนั้น
อืม! โอ้โฮ ถึงถ้ารู้จักก็ยังไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ท ไม่คลิกนะ ต้องถามก่อน ถามเจ้าตัวก่อนว่า "ส่งมาหรือเปล่า?" ก้อง recheck อีกทีหนึ่ง อือ
อ้าว! อ๋อ เหมือน อา ต่อให้รู้ว่าอันเนี้ยคือ อีเมลของเพื่อนเรา แต่ว่า ก็ไปถามเพื่อนก่อนว่า ได้ส่งอะไรแบบนี้มาไหม?
อา! ใช่ ใช่ ใช่ค่ะ เหมือนอย่าง ยิ่งเดี๋ยวนี้มันจะเรื่อง ชอบมีคนส่ง แชร์นู่นแชร์นี่มาให้ดู อะไรงี้ ใช่ไหมคะ ก็ต้องถามก่อนว่า "เฮ้ย เมื่อกี้ซี่ส่งมา เกี่ยวกับอะไรอะ เรื่องอะไรอะ?" อะไรอย่างเงี้ย ก็ต้อง recheck ว่า ว่าเขาส่งมาหาเราจริงหรือเปล่า ไม่ใช่แบบว่า สแกม ส่งมาในนามชื่อเรา ชื่อเพื่อนเรานะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม ค่ะ อา ชื่อเพื่อน ก็คือเหมือนกับว่า เพื่อนก็คือโดน hack ไปก่อนแล้ว อะไรอย่างงี้ แล้วก็พยายามจะมา hack เราต่อ อา!
อืม ใช่ เออ ใช่ เพราะเดี๋ยวนี้แบบมิจฉาชีพคือ มาหลายรูปแบบจริง ๆ อือ เราคือต้องแบบตั้ง ตั้งด่านไว้ก่อนเลยอะ คือไม่ว่าจะอะไรมา ก็คือต้องตั้งคำถามไว้ก่อน ตั้งด่านไว้ก่อนเลยว่า มันใช่ไหม ถูกไหม จริงไหม ค่ะ ใช่ ก่อนที่จะทำธุรกรรมใด ๆ เพราะเอาจริง ๆ เราก็ไม่รู้ว่าเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้มันไปถึงไหนแล้วอะ ที่สามารถมาหลอกลวงเราได้
มาทุกรูปแบบ <chuckles> อือฮึ ว่าใช่ไหม? อา อ๋อ หรือว่าเทคโนโลยีของฝั่ง สแกมเมอร์ อะเนาะว่า เขามีอะไรบ้างที่จะสามารถทำให้เข้าโทรศัพท์เรา อืม
อืม! ใช่ ใช่ค่ะ เพราะว่าล่าสุดเนี่ยที่เคยได้ยินมา ก็คือเหมือนเขาสามารถใช้เอไอเลียนแบบเสียงคนที่เรารู้จักแล้วโทรมาหาเราอะ เพื่อที่บอกว่าเป็นคนนี้นะ แล้วใช้เสียงเพื่อนเราจริง ๆ หรือว่าใช้เสียงคนรู้จักจริง ๆ แล้วแบบเหมือนทำให้เราเชื่อว่าคนคนนั้นน่ะ คือถ้าสมมุติว่าต้องเป็นเรื่อง เซนซิทิฟ เรื่องขอยืมเงิน หรือว่าเรื่องที่มันรู้สึกว่า เขาจะมาเอาอะไรจากเราอะ เราต้องแบบ ต้อง recheck อีกที ถึงแม้ว่าจะเป็นเสียง ใช่ ถึงแม้ว่าจะเป็นเสียงเพื่อนเราก็ตาม ต้องถามเลยว่า "เรารู้จักกันที่ไหน?" คือต้องถามแบบข้อมูลที่แบบ ซีเคร็ต ที่รู้กันเฉพาะเรา ต้องแบบยืนยันตัวตนอีกที ใช่ค่ะ ตอนนี้ต้องระวังให้หมดเลย ไม่ว่าจะอะไรก็ตาม
อ๋อ! อืม ต้องระวังตัวไว้ก่อน อืม อืม หาที่รู้กันแค่เรา อืม อ้อ วันนี้วิธีเยอะมากเลยนะคะ ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ ที่มาแชร์วิธีต่าง ๆ ที่สามารถทำได้จริงด้วย แล้วก็เป็นการป้องกันระดับง่าย ๆ ที่จะทำให้ชีวิตเราปลอดภัยมากขึ้น ขอบคุณมากเลยค่ะ ที่วันนี้มาร่วมพูดคุยกัน
อืม ค่ะ อืม ด้วยความยินดีค่ะ วันนี้ก็สนุกมากเลย แล้วก็ยินดีที่ได้มาแชร์ข้อมูลนะคะ ไว้โอกาสหน้ามาคุยกันใหม่ค่ะ
อืม ค่ะ สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ